Allora, guarda, volevo, mhmm, parlarti un attimo di un qualcosa che mi tocca molto da vicino, soprattutto nell'ultimo periodo, no, uhm, si avvicina il Natale, le feste, ehm, e oramai per me è diventata proprio una fonte di ansia senza limiti, no, in quanto, poi, ti spiego, questa cosa, che un po' mi fa ridere, no, perché vista dal di fuori arrivano delle cose assurde a casa mia. In pratica, c'è questo periodo dell'anno, no, tra il 24 e il 26, dove ci riuniamo un po' a casa tra parenti, mhmm, che non ci vediamo, insomma, tutto l'anno, anche con i parenti del mio fidanzato, insomma, facciamo un pochino di giorni di mhmm, di visite varie, no, è, mhmm,bellissimo, figurati, è sempre una fonte molto divertente di ispirazione perché, poi, siamo a sud, quindi è sempre molto divertente il tutto. Se non che, però, io faccio sempre per quel che posso, ovviamente, secondo lo mie possibilità, dei pensierini per tutti, anche molto carini, no, uhm, molto pensati, sensati, utili, le cose che, magari, mhmm, le persone, i miei familiari, i parenti del mio ragazzo non pensano da soli, quindi, cerco di rendermi più utili possibile. Però, cosa succede che a me vengono regalate delle cose assurde, cioè, ne senso: mhmm, mi sono ritrovata, qualche giorno fa, giusto, perché, mhmm, una mia zia doveva partire, quindi, uhm, doveva ritornare al paese, quindi, mhmm, è venuto un po' prima, ci ha portato questi pensierini, e mi ha portato delle calze contenitive, <chuckles> mi ha portato un ombrellino mini, quello mhmm, cioè, praticamente che più piccolo di un telefonino, però che non serve a nulla, e carino, pe l'amor di Dio, carinissimo. Oppure, ancora un labrador, mhmm, bruttissi quello veramente brutto, no, da tipo bomboniere, no, non non so n come spiegartelo, di vetro, che p probabilmente a qualcuno potrà anche piacere, però questo tris, di, uhm, regali veramente inutili, brutti. A me dispiace anche dirlo, m'ha fatto pensare a tutta una serie di regali inutili che mi vengono fatti tutto l'anno, che, ovviamente, occupano spazio, perché a me dispiace liberarmene, e poi, creano anche un senso d'obbligo, no, volevo chiederti un pochino cosa ne pensassi.
<chuckles> Allora, innanzitutto devo essere onesta. Mi ha mi ha un po' divertito la tua descrizione di tutti questi questi regali strani, uhm, è stato molto divertente, ehm, e e capisco però allo stesso tempo, a parte gli scherzi, il senso di di frustrazione perché ti trovi in quel limbo, dire: "Eh, devo accettare perché è buona educazione, non voglio ferire nessuno," però veramente, cioè, "ma cosa comprano? Ma ma chi produce queste cose? Perché me le devo tenere in casa?" Uhm, anche perché poi non puoi nemmeno magari riciclare quei regali, perché poi nello stesso giro si verrebbe a sapere, quindi è strano. E poi diciamo che se sono regali che che non piacciono a te, di certo non li vai a riciclare perché sennò faresti la stessa cosa. Uhm, quindi capisco un pochino questo questo limbo in cui ti trovi, e e vorrei capire un pochino un pochino meglio questa situazione. Mi hai detto che che ti capita con i parenti, con gli zii, ma ti capita anche con gli amici o con i colleghi?
<chuckles> Cia Sì. Brava. Vero. <chuckles> Mh-mh. No. Bravo. Eh, sì. Grazie. Mh-mh. Allora, ehm, dipende, dipende, le amiche per lo più sanno più o meno cosa regalarmi, perché è anche un pensiero piccolo, no, non lo so, un taccuino, un qualcosa di utile secondo me può sempre tornare utile. I colleghi, eh, insomma, cioè, mi hanno regalato, che ne so, veramente, ehm, bruttissimo, no, mh, mhmm, cioè, non non ce la faccio neanche a dirtelo. In pratica le mutandine con la faccia del mio gatto che, per l'amor di Dio, bellissime, cioè nel senso, però quando le posso mai mettere? Nel senso, non non sono a mio agio. Poi io preferisco un un intimo di cotone, loro lo sanno, no, per svariati motivi, e quindi io me lo ritrovo in un cassetto, cioè per sempre. Per farti l'esempio delle, mhmm, delle calze contenitive, no, eh, sono cose che io non posso mettere, sono veramente crin in qualche modo imbarazzanti, no, mi mi fanno sentire un po', anche nel momento in cui me lo regalano, no, è è cioè, per per dirti, io preferirei una sciarpa fatta a mano, no, che una volta era una cosa imbarazzante da regalare piuttosto che appunto un
<giggles> Certo, ti si sono abbassati gli standard.
Sì, sì infatti no, io non m'aspetto manco più un un regalo quanto meno bello, però un qualcosa di utile che io posso usare. Però ovviamente ho anche vergogna a a dire: "Questa cosa non mi piace" o "Non la userò mai". Addirittura mi hanno regalato un set, io non so come sbarazzarmene, di tutte delle gomme fluo, no, che non non cancellano manco nulla, con delle frasi sconce sopra, no, che io onestamente non so c neanche a chi dalle, però me le ritrovo in casa. Quindi i colleghi non parliamone proprio. Purtroppo è una cosa che mi capita in varie situazioni e e vorrei in qualche modo dimmi, dimmi.
Eh, e hai mai provato scusami se se ti interrompo. Hai mai provato a parlarne e e a dire, umh: "Ah!" mhmm, cioè, far capire che non era il tuo il tuo stile, ehm, almeno almeno per fare in modo che non si ripetessero certi regali, cioè a far capire che si sono fatti un'idea sbagliata.
Ah no, devi Allora parlarne no, perché un po' ti ripeto, mi sento in imbarazzo n in quel momento, voglio falli contenti, quindi la mia faccia si spreme e si contorce in un n una smorfia di di consenso, però a parlarne no, effettivamente non non c'ho mai neanche provato, perché non saprei da dove partire.
Allora, <chuckles> ho capito un poco la situazione, è è una situazione molto comica, nel tuo caso, però anche frustrante, come dicevo prima, quindi, uhm, visto che, uhm, non posso consigliarti di parlarne perché, uhm, giustamente, tu mi dici no, uhm, mi sento a disagio, poi sembrerei scortese, uhm, sia con le persone con cui ho più confidenza, sia con quelle con cui ce ne ho meno, alla fine un regalo si deve accettare sempre, e okay, su questo siamo d'accordo. Uhm, quindi quello che mi sento di di consigliarti, è un qualcosa che vada un pochino a mettere la pezza dopo, uhm, a risolvere un pochino il problema, quanto meno dello spazio, e dell'essere, uhm, pieno di di uhm, cianfrusaglie. Ehm, ti consiglio due cose, innanzitutto, uhm, di considerare di donare, uhm, molte cose, magari le calze contenitive, puoi donare a una Caritas, comunque un qualcosa legato alla chiesa, ai bisognosi, ma anche in realtà gli oggettini, molto spesso esistono, uhm, negozietti che accettano qualunque cosa gli venga donata gratis, e poi loro lo rivendono, a un prezzo, mhmm, che vabbè, che decidono loro, può essere più o meno irrisorio, e poi quei soldi vanno devoluti in beneficenza. Quindi magari, quel cagnolino, uhm, può uhm, può essere comprato da qualcuno, che magari non lo compra per il cane in sé, ma perché vuole fare un atto di bene, e quindi lo faresti anche tu. Potresti trasformare, uhm, questa cosa in una cosa positiva, uhm, di un in una bella azione Ehm, e poi proprio ultimissimo consiglio
Mh. <chuckles> Sì. Eh già. Brava. Vero. Mh. Certo. Ah. Okay. Sì. Mh. Davvero. Ah, che bello. Ma assolutame Certo. Ma guarda Sì, sì. No, sono d'accordissimo. Sì, sì, dimmi.
te lo chiudo così, uhm, le cose che magari non puoi donare, tipo le gomme sconce, uhm, potresti provare a, uhm, cercare qualche tutorial, magari di fai da te, uhm, di découpage, uhm, qualcosa del genere, sai tipo quei lavoretti, anche anche per bambini, e magari, uhm, trovare un nuovo hobby e riadattare queste cose in un qualcosa o di più carino, o o che ti serve di più. Non lo so, dare una seconda vita in questo senso, che ne pensi?
Ecco. Dai. Ma, assolutamente, mi hai dato 2 input fantastici, cioè, non ci avevo proprio pensato, perché io vedo la vedo, ti devo dire, proprio come spazzatura questa roba che m'hanno regalato. Però, effettivamente sì, perché comunque i noni non avevo idea, no, non ero a conoscenza di questi negozietti che potessero prendere questa questa un po' questo materiale, in più non sapevo neanche, no, che cioè, non sapevo, non ci avevo pensato, no, che alla Caritas, o comunque gli enti benefici perché, effettivamente sì, le calze contenitive, io sono sicura che a qualcuno possano servire, però, non avevo ben chiaro, no, a chi rivolgermi e poi l'idea del bricolage la trovo, uhm, davvero ottima, soprattutto in questi giorni di festa, magari, anche pe giusto per pe passare un po' del tempo in famiglia, no, sarebbe una cosa carina. Ti ringrazio veramente tanto per questi consigli, a parte, vabbè, mi hai messo di buon umore perché ho sfogato, no, parlandone. Quindi, già non li vedo più con così tanto odio e poi questi consigli mi sembrano davvero utili, grazie.
Sono sempre disponibile se hai bisogno di altro. Ricordalo, e mi raccomando, fai pulizia.